Mình nghĩ là nhiều đấy, tại vì là, ờ, ừm, nếu mà mình cứ mua đồ mới, mua đồ mới, mua đồ mới, đúng hông? Thì cái nguyên liệu để sản xuất ra cái đồ mới đấy nó rất là ờ, một người thôi thì cái thói quen đấy nó cũng làm cho cái việc, ừm, có áp lực lên môi trường nó rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà nhiều người có cái thói thói quen dùng cái đồ secondhand đấy thì, ờ, đấy, bao nhiêu là tiết kiệm được bao nhiêu là nguyên liệu, s rồi bao nhiêu là nhân công, bao nhiêu là chi phí, đúng hông?
Ừm. OK. Đồng ý luôn. Ừm, ừm. Đồng ý luôn bạn ơi. Tính ra là đồ secondhand á, tái sử dụng nè, rồi tiết kiệm nè, bảo vệ môi trường nữa. Mà bạn có nghĩ á là khi mà, ừm, bắt đầu chuyển sang cái phong cách là secondhand rồi những cái đồ vintage cũ á, thì, à, có giúp cho á là bản thân chúng ta là tiết kiệm được tiền hông nè?
Ừm. Tiết kiệm được tiền, có, tiết kiệm được, ừm, à, thời gian, a, kiểu, phải chạy theo xu hướng các thứ nữa. Ừm.
Ừm, OK, hiểu luôn nha. Chính xác luôn đó bạn. Mà khi mà bạn mua đồ secondhand, hông biết là bạn có rủ ai đi chung hông? Hay là bạn có sở thích là mặc cặp, mặc đôi với bạn thân gì hông?
Ừm, không. Ờ, cặp đôi thì không có, nhưng mà rủ người đi mua thì có. Hồi xưa, à, đó, tức là lúc nào mà mình mua, a, a, trực tiếp ấy thì mình thường rủ cái chủ chị chủ nhà đấy đi. Ừ, bởi vì bà ấy cũng rất là hay hay săn đồ giống mình.
Ừm. Đồng ý luôn. OK. Ừm, đồng ý luôn bạn ơi. Ừm. Ừm, nhưng mà bạn có cái kinh nghiệm gì mà khi, a, à, đi mua đồ, ờ, secondhand á, xong cái phải lưu ý lại cái này, cái kia hông? Có cái điểm gì đó mà, ờ, cần chú ý hông bạn?
Ờ, có. Nếu mà giả sử như mà một cái phần c một cái cái đồ nào đấy ma, à, mình thích ngay từ đầu thì mình nên mua luôn, không cân nhắc. Nhưng mà một có cái cái đồ nào đấy, một cái áo hoặc cái quần hay một cái váy nào đấy mà mình đang lăn tăn hoặc là có cái gì đấy mà mà kiểu không ưa, kiểu, ph đang còn phải lăn tăn, thì thôi tốt nhất là đừng mua. Ờ, kiểu như là, ừm, ờ
Ừm. Ừm, hay quá ơi, ha. Tính ra, á, là cái nào thích, á, thì cứ mua luôn đi, tại vì á, giá nó cũng rẻ, cũng hợp lý mà, cũng được mà. Nhưng mà bạn có cái kỹ năng nào mà để tìm đồ secondhand nè hay là săn giá giảm giá ở trên các cái hội nhóm, như là, online hay là trên mạng đồ hông bạn?
Ừ, thích là nhích. Ừm. Ừm, ừm, mình không có nhiều những cái, a, cái cái kinh nghiệm đấy, tại vì, ờ, ờ, thường thì cũng là ví dụ như dịp Tết này mà mình lướt mạng thì mình thấy có cái shop nào mà mà họ đang livestream thì mình, ờ, vào. Tại vì, ờ, ờ, người ta recommend ở trên đấy thì nó cũng đã là có cái thương hiệu, có cái gì đấy nó mới nổi lên đấy. Ừ. Ờ.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, OK, mình đồng ý luôn nha. Ờ, hôm nay cũng rất là cảm ơn khi mà được chia sẻ với bạn về chủ đề quần áo secondhand nha. Cảm ơn bạn nhiều nha. Chào bạn.
Ừm, ừm, cảm ơn bạn. Chào bạn nhá.

Ừm, vậy thì khi mà bạn mua đồ secondhand á thì về là bạn có lưu ý gì hông? Như là bạn có thể giặt lại nè, hay là bạn kiểm tra như thế nào cho nó chất lượng hay nó tốt hông?
Ừm. Mình thì mình sẽ thường không giặt lại, ờ, tại vì mình, à, thấy là đồ mua ở đấy về nó đã rất là thơm tho sạch sẽ rồi. Ừ, ờ, mình không giặt lại, nhưng mà về chất lượng thì, ờ, nếu mà là, thường thì nếu mua đồ ở shop cũng vậy, mình đã mua rồi thì mình sẽ không được trả nữa, mình đã kiểm tra kỹ càng ở đấy rồi mình mới mua. Hoặc là mua online thì lại càng không thể nào trả được. Ừ, nên là ừm.
Ừm. Rồi, đúng rồi! Ừm, đúng rồi, nhiều khi, ờ, mua online cũng hơi khó mà. Mà hông biết là thường á là bạn sẽ, à, đi có săn hàng trên những cái nhóm như là những cái hội nhóm nè, rồi hay, a, đi ra ngoài những cái chợ mà săn tìm những cái món hàng độc lạ, secondhand đồ hông?
Ừm. Ừm, mình thì không thường chọn đồ độc lạ, mình chỉ chọn những cái gì mà nó phù hợp với mình thôi. À, ví dụ mình đang cần, à, chân váy thì mình sẽ đi vào, à, những cái shop mà mà bán chân váy. Mình đang cần, à, mình đang cần, gọi là, à, à, gì nhỉ, áo khoác thì mình cũng sẽ đi lựa, ờ, áo khoác, kiểu, vậy thôi chứ mình cũng không có nhu cầu là phải độc lạ. Ừm, mà nó làm sao
Ừm, ok. Ừm, đồng ý. Ừm. Ok, mình hiểu nha. Nhưng mà khi mà bạn thường hay, a, mua đồ secondhand á, hổng biết á là bạn có thay đổi cái phong cách ăn mặc dần dần theo hông?